بس الأماكن الفاضية اللي أنت بتتكلّم عليها ديّة آمم، يعني أنت تعرف هي تابعة لمين مثلًا، أو ه مين المسؤول مثلًا إنّه يعالج ال الموضوع ده، هل هو الأهالي والّا المحليات مثلًا أو الدولة، يعني مين اللي يتحرك، التحرّك ييجي منين طيّب؟
آه فهمتك. وأكيد طبعًا التحرّك ده لازم ييجي من الأطراف كلّها، لأن منطقة مثلًا في بيتي آآ، ما اقدرش أنا أتحكم فيها، يعني أو يعني حد يتحكم فيها ويقول لي غيّر كذا او اعمل كذا، وفي نَفس الوقت أنا ما اقدرش أرغ أرغ أرغب حد كده، وارغمه عليها وأقول له لأ غيّر الحتّة الفلانية، ازرع فيها شجرة مثلًا، وفي نَفس الوقت ما ينفعش حتّة تكون مِلك للحكومة، أو أرض فاضية مثلًا ملك لشخص معيّن أو للحكومة، وأجي أقول ل ل يالّا جماعة تعالوا نزرع الحتّة دي، طبعًا ما ينفعش، فلازم التحركات والتوجهات آآ، يكون متوافق عليها من جميع الأطراف، لو حتّة تبعي فخلاص دي أصبحت مسؤوليتي الشخصيّة، حتّة تبع حد تاني هي مسؤوليته وهكذا، فلازم الأطراف كلّها تتحرك مع بعض بحيث إنّ هم يقدروا يوفروا حاجة كبيرة زي دي، يعني على سبيل المثال
إمم. بالضبط، آه. أها. إمم. إمم. يعني إرادة، يبقى في إرادة يعني من المسؤولين ومن السكان برضو كمان يعني، إمم، إمم.
آه بالضبط. أكيد طبعًا، لازم التحرّك يبقى من الكل، يعني لو إحنا مثلًا عندنا شارع، الشارع ده بيمر منّه عربيات، فطبعًا الحدائق وال والعما وال والعمارة الخضرا، و والجزء ده مهم جدًا، إن هو أصلًا بيقلل من الكربون المستخدم آآ، وبيلوث لنا الجو، فلو أنا عندي شارع، شارع كبير مثلًا بدل ما أخلّي ال العربيّات دايمًا مستخدمة الشارع ده ومثلًا حارة بتعدي 3، 4 عربيات أو عربيتين، لأ أنا اخلّي حارة يا دوبك تعدي لي عربيّة واحدة واخلّي الجزء التاني بقى آه بالضبط كده بقى شجر، عَجَل، وهكذا.
أها حلو أوي أنا إمم. الحارة التانية بقى تزرعها بقى أو مكان أخضر كده، طيب آه.